Ờ, thật thật ra thì không, mình chỉ ừm, mình chỉ thấy những cái gì bạn bè mình chia sẻ thì mình lại bắt đầu suy nghĩ là ồ, mình không có cái đấy, mình không làm cái đấy và mình cảm thấy, kiểu, ừm, mình bỏ lỡ rất là nhiều thứ ấy.
Ừm. Ừm. À, rồi, vậy là cũng chỉ, à, có một chút gì đấy, ơ, so sánh bản thân bạn với lại thành tích hay là lối sống của người họ thôi. À, họ ví dụ như là họ kiếm tiền sớm này, họ đi du học này, ờ, hoặc là họ có nhiều cái trải nghiệm. Rồi, mình hiểu. Thế thì không biết là, ờ, khi sau khi mà bản thân bạn ấy, bạn coi được những cái nội dung đấy và bạn so sánh bản thân bạn với lại những cái người đó, thì, ờ, cái điều đó khiến cho bạn cảm thấy như thế nào? Cái cảm xúc đ của bạn nó như thế nào?
Cảm xúc đầu tiên của mình là thấy vui cho bạn mình, nhưng mà mình vẫn thấy thật ra mình không biết có phải gọi là ghen tị không? Nhưng mà thực sự nó là một người bạn thân với mình ấy, nên là mình mình mà mình thực sự mình không hề ghen tị với bạn mình đâu. Nhưng mà mình cảm thấy là, ờ, mình bị áp lực ấy, mình bị, ờ, nhìn vào thành quả và kết quả người ta, mình mình bị áp lực. Mình cũng biết là bạn mình nó sẽ có có những giai đoạn rất là rất là mệt mỏi, và và đương nhiên mình cũng có những giai đoạn rất là mệt mỏi, nhưng mà đôi khi nhìn thành quả người khác, ờ, lớn hơn của mình và những gì người ta trải qua, ờ, đẹp hơn của mình, thì mình lại không ngừng so sánh bản thân ấy.
Ừm. À, mình hiểu. Ừm. Áp lực hả? <chuckles> Ờ. Ừm. Ừm. Mình hiểu. Ừm. À, rồi, mình hiểu. Nói chung là khi mà nhìn thấy những cái nội dung như thế thì cũng cảm thấy rất là áp lực này, rồi cũng so sánh bản thân rất là nhiều. Ờ, rồi, mình thì qua thế thì không biết là, ờ, khi mà bạn phải nhìn thấy nhiều cái nội dung như thế và khiến cho bản thân cảm thấy áp lực như thế, thì bạn đã từng thử hạn chế thời gian lướt mạng xã hội này, hoặc là, ờ, tạm thời, ờ, không có, ơ, ơ, theo dõi ai chưa?

Ừm.
Ừm. Đấy, ngoài ra thì bạn có thể hạn chế là cái việc mà, ừm, kiểu, sử dụng, à, điện thoại đấy bằng cái cách là, ừm, tạo cho mình những cái thói quen nó healthy hơn, ví dụ như là đọc sách, ờ, chạy bộ này, vận động, ờ, đi chơi cùng với bạn bè. Ngoài ra thì, ừm, khi mà bạn, ừm, thấy nhiều cái nội dung nó như thế mà nó ảnh hưởng quá là nhiều tới cái tâm trạng, cái tinh thần của bạn ấy thì bạn có thể là, ờ, ẩn những cái nội dung đó đi, ờ, hoặc là thậm chí là bạn có thể là tạm thời, ờ, ngừng the ngưng theo dõi những cái nội dung đấy, ngưng theo dõi những cái người bạn mà suốt ngày cứ đăng tải những cái đấy, khiến cho bạn cảm thấy áp lực đấy. Mình tin là nếu như mà bạn ngưng theo dõi những cái nguồn tin đấy thì nó cũng là một cách để giúp cho bạn tạm thời, ừ, thoát khỏi những cái, ờm, những cái c những cái áp lực về cái việc mà m bản thân mình cứ so sánh với người khác. Không biết là bạn có thể bỏ theo dõi hoặc là ẩn nội dung đi hoặc là có thể là giới hạn cái khoảng thời gian xem điện thoại lại được không?
Thật ra là mình cũng có một một, ờ, thời gian mình có bỏ theo dõi một người nhưng mà thực ra đấy không phải là bạn thân của mình, chỉ là một người bạn mình mình quen biết ấy, kiểu, nhìn họ, kiểu, ờ, đăng tải quá nhiều và, kiểu, những cái mà mình chưa có mình lại cảm thấy FOMO rồi bị, kiểu bị, kiểu, áp lực ấy và mình có bỏ theo dõi thì đúng là sau đấy thì mình chẳng gặp lại nữa và mình không quan tâm về bạn ấy nữa. Nhưng mà ừm, nhưng mà mình vẫn theo dõi bạn thân mình nhưng mà ờ, thật ra mình cũng thấy là việc, ừm, thấy bạn bè mình tiến bộ ấy, nó cũng cho mình những cái, ơ, những cái góc nhìn mới, những cái động lực mới. Vâng.
Ừm. Ừm. <laughs> Ờ, đấy, ừm, đúng rồi. Ờ, động lực đúng không? Ừm, mình hiểu. Ừm, mình hiểu nha. Nói chung là cái việc mà, ừm, the theo dõi người khác ấy, ừm, và cũng chỉ theo dõi theo, kiểu như là, có ờ, theo dõi một cái cách mà có có quy định ấy, ờ, cũng không có nên theo dõi nhiều quá nhưng mà cũng không nên không thể nào không theo dõi được. Tại vì nếu như mà không theo dõi thì rất là dễ bị tụt hậu này, rồi rất là tê dễ, kiểu như là, ờ, c kiếm khó khó kiếm được cái động lực ấy. Đấy, nói chung là đúng lúc như bạn nói là đôi lúc là coi những cái thành tích mà người ta chia sẻ đôi lúc bản thân bạn lại có động lực hơn, lại lại được truyền cảm hứng, ấy, để có thể là tiếp tục cái hành trình mà, ờ, tìm ra cái đường đi cho bản thân, tiếp tục cái hành trình mà đạt được những cái thành tích riêng cho bản thân mình, đấy. Nói chung là nó cũng có hai mặt, ờ, nếu như bạn biết cách có thể là, ừm, ờ, gia giảm cái thời gian xem những cái nội dung đấy nó hợp lý thì mình tin là, ờ, bạn sẽ không có không so sánh bản thân bạn với người khác ở trên mạng một cách tiêu cực mà thậm chí là bạn có thể có thêm động lực và truyền cảm hứng hơn rất là nhiều bạn nhá.
Vâng. Vâng, cảm ơn bạn nhiều nha. Sau khi nghe được lời chia sẻ của bạn mình cảm thấy có động lực hơn nhiều và không so sánh bản thân với người khác nữa. Cảm ơn bạn nhiều.
Ừm. Ừm, rồi, cảm ơn bạn rất là nhiều nhá. Chúc bạn thành công nha. Chào bạn.
Dạ, chào bạn.